Mhm. Das ja, dieser Drang oder dieser Wunsch vom Körper, äh, dass du das jetzt alles brauchst und haben möchtest, passiert dann halt einfach echt dadurch. Ähm, kann es sein, dass du ha vielleicht zu radikal umgestellt hast? Manchmal kann es ja helfen, erst mal in kleinen Schritten umzustellen oder halt so vielleicht halbe Schritte nur, ähm, anstatt so von einen Tag auf den anderen so ganz radikal, weil das wie so 'n Schock für den Körper ja auch sein kann.
Boah, das das d kann gut sein. Also, ich habe wirklich, ja, so 'n riesi so 'n Cut gemacht, gesagt: „Gar nix mehr.“ Ich habe auch diese muss auch sagen, als ich dann gesagt habe an dem Tag, dass ich, äh, so was nicht mehr esse, habe ich dann erst mal auch alles, was ich zu Hause hatte, aufgegessen, um's dann halt so später nicht mehr das essen zu müssen. Ach, kann gut sein, dass ich halt also, ich muss sagen, ich habe das früher auch immer gerne so genascht, Süßigkeiten und so Chips und so was. Ja, und manchmal vermisse ich das dann halt auch so extrem, während mich halt wenn ich dann halt so so konsequent durchziehe oder während ich das versuche halt. Da ha da hat da hast du, glaube ich, schon recht, vielleicht war das viel zu radikal.
Mhm. Ja, okay. <chuckles> Ja, das macht Sinn. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, du darfst halt auch so mit dir selber mehr Mitgefühl haben, ähm, weil du fühlst dich dann ja extrem schlecht, weil du halt diese Riesenansprüche auch an dich selber hast und so 'n hohes Level ja auch von dir selber forderst und, ähm, klar, wenn man das dann nicht einhalten kann, dann fühlt sich wahrscheinlich jeder Mensch, als hätte er auch so 'n bisschen versagt oder so, oder: „Warum schaffe ich das nicht?“ Aber es ist ja schon auch sehr radikal und sehr krass und sehr 'n hohes Level, was du von deinem Körper oder auch von dir forderst. Deswegen glaube ich, darfst du da viel, viel auch so netter mit dir selber sein, so in Gedanken jedenfalls, und mit dir selber mehr Mitgefühl haben, weil das ja auch einfach schwer ist, ähm, diese Disziplin zu halten, grade so mit der Ernährung, die du beschrieben hast. Das ist ja super keine Ahnung, krass und es ist ja 'ne, ähm ich glaube, das schafft nicht jeder, und, ähm
Ja. Genau. Okay.

Ja, ja, ja.
Ja, also, ich klar, das ist ja voll nachvollziehbar irgendwie. Jeder wenn man viel trainiert, hat man ja automatisch auch mehr Hunger ab und zu. Das passiert ja dann. Ähm, manchmal kann es ja auch sein, dass dein Körper das gerade einfach auch braucht, aber ansonsten, klar, ist es hat jeder immer so'n bisschen mit sich selber zu kämpfen, ähm, um da so dranzubleiben. Wie fühlst du dich denn? Du hast ja schon 'n bisschen beschrieben, wie du dich danach fühlst. Ähm, vielleicht kannst du's ja noch mal so 'n bisschen vertiefen, was genau das so in dir auslöst, auch für Gedanken.
Boah, es ist meistens so Scham und so, ja, ich ich ich fange das an, ich habe diesen Gedanken zum Cheaten und dann denke ich mir so eine Seite meines Kopfes denkt so: „Nein, mach das nicht.“, und dann denke ich mir: „Boah, das habe ich mir schon irgendwie verdient. Ich habe voll viel trainiert. Ich habe voll so durchgezogen mit meiner Ernährung.“
Mhm.
Und dann tue ich das und dann, wenn ich so den 1. Bissen schon nehme, merke ich so: „Boah, ich schäme mich, weil ich einfach dieses ja, so diesen dieses ein äh, dies ich kann mich nicht kontrollieren, ich muss das tun.“, und dann ärgere ich mich, dann bin ich auch teilweise so traurig, dass ich halt mein meine Ziele nicht so richtig verfolge, wie ich mir das gesagt habe und
Mhm.
also, ich mache zwar vielleicht ist es einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche normal, aber meine Cheat Days sind halt exzessiv. Die sind nicht normal, würde ich sagen. Die sind extrem. Und ich merke da auch, dass das schon so 'n Einfluss hat auf mein
Ja.
ja, auf meine Reise quasi mit Fitness und allem.
Mhm, ja, das tut mir auf jeden Fall Leid zu hören. Also, dass es dich halt so, ne, frustriert und es so chaotisch für dich gestaltet. Und, ähm ja, ich kann mir vorstellen, dass das einen halt mega belastet auch. Ähm
Was ist denn so dein Ziel, was jetzt so die Ernährung angeht? Oder was sind die Sachen, die du dir vornimmst an den Tagen, wo du halt keinen Cheat Day machst?
Ähm, ich will halt so sehr viel Muskeln aufbauen. Ich will, ähm, eigentlich schon so professioneller Bodybuilder werden. Und ja, ich würde schon s behaupten, ohne jetzt so arrogant zu klingen, dass ich schon sehr weit bin, sehr gut dabei bin, und wenn ich jetzt sehr strikt wäre, würde ich das vielleicht im Jahr sogar schaffen, würde ich behaupten.
Mhm, oh wow, cool. <laughs> Mhm. Mhm.
Ähm Ja, und ich mache das jetzt seit 4, 5 Jahren und, äh, das ist momentan irgendwie schon sehr, sehr problematisch für mich. Vorher habe ich nie so wirklich drauf geachtet auf die Ernährung, so krass wie jetzt. Aber jetzt, wo ich mir gesagt habe, ich will das wirklich professionell durchführen, ich will da irgendwie auf so Shows gehen, seitdem habe ich mir halt so dieses Ziel genommen.
Mhm. Wow.